Paano nakakaapekto ang social media sa paraan mo ng pagpapakita ng sarili?
Alam mo sa totoo lang, pagdating sa social media kahit sinong tao, eh, kahit ano pa 'yan, eh, may tsansa na i husgahan ka o i-judge ka, di ba? Kaya talagang napakahirap mag parang ipakilala yung sarili mo online. Kaya ang laki ng nagiging epekto lalong-lalo na halimbawa, pagka naka-link yung social media mo halimbawa, sa trabaho mo o kaya, an ka friend mo yung mga kamag-anak mo na alam mo yung mga tita mo na nagbibigay ng unsolicited advice so napakalaki ng epekto hindi lang sa ano, pang sarili natin pati kung paano natin i-express yung sarili natin para ipakita lang yung kung anong meron tayo sa social media.
Mhm. Mhm. Yes. Mhm, <gasps> um, ikaw ba yung ano, tipong ano, may dummy account tapos yung Facebook mo dun mo friends yung, ah, mga tita mo, kapamilya mo. Tapos sa Instagram naman, ah, limited yung mga followers mo. Parang, <gasps> ah, kung paano mo kung pa'no ka ba magpopost sa Facebook, iba din sa TikTok, iba din sa Instagram, depending sa mga followers mo or yung friends mo doon?
Mhm. Ah, ako kasi isa lang talaga 'yung social media ko eh. Facebook lang talaga 'yung naging social media ko. Though may, Instagram ako at TikTok o iba pang social media. Pero, nahihirapan kasi akong i-manage 'yon. Kumbaga nalilito ko at hindi ko alam kung saan ako magpo-post ng, alam mo na, ng mga kalokohan, minsan at 'tsaka ng mga pang seryosong bagay. So, iisa iisang account ko na lang siya ginagawa para naja-justify ko ng maayos.
Mhm. Okey. Mhm. Ah, okey. Pero do'n sa Facebook mo ah, friend mo din ba doon yung mga ka kaibigan mo, kapamilya mo? Tapos ano ba ah, pili lang ba 'yung mga pino-post mo? Hindi ka basta-basta nagpo-post lang ng kung ano-ano?
Um oo, pili lang talaga 'yung mga pino-post ko at 'tsaka ano, ah 'di ba sa mga social media may mga options do'n na pwede mong, ah i-view as friend. Ah, pwede mong um, piliin 'yung mga, yung mga makakakita ng mga post mo. At 'tsaka meron ding public, 'di ba? So, naka depende sa ipo-post ko kung ipa-public ko ba siya, kung, um, gagawin ko siyang, alam mo 'yon, 'yung naka-friends only lang o may pili akong tao na hindi ko isinasama sa ano. Kaya gano'n na lang 'yung ginagawa ko.
Mhm. Mhm. Ah, okey. So, parang ano pala sino-sort mo rin pala 'yong mga post mo, 'no? Depende kung sino 'yong makakakita. Oo nga naman. Ah, minsan ba nakarana nakaranas ka rin ng bashing? 'Yong kunwari may pinost ka tapos, ah, hindi mo gusto 'yong tono no nag nagkomento. Ano, paano mo siya hina-handle?
Mm. Tama. Ah, ako kasi naniniwala ako na parang free speech ang social media. So wala tayong kontrol sa ibang tao na magsasabi sa atin ng mga kung ano-anong bagay, ganyan. So sa'kin sinasabi ko na lang na, eh, "Bahala ka diyan kung na-offend ka sa post ko. Puwede mo naman ako i-unfriend or what o pu-puwede mo naman akong alam mo na, 'di ba? Na huwag mo nang pansinin, 'di ba?" Kasi hindi ko naman 'di naman ako pumapansin talaga ng ibang tao in the first place, kaya hindi ako masiyadong naaapektuhan ng mga masasakit na salitang binibitawan nila.
Mhm. Mhm. Yes. Mhm. Pero ano ba? Paano naman yung mga likes, comments, mga shares at tsaka followers. May epekto ba 'to sa'yo?
Um, sa'kin yung mga likes at tsaka yung mga shares. Oo, malaki yung nagiging epekto n'yan lalo na 'pagka nagugustuhan nila yung mga pino-post ko at tsaka yung mga bagay-bagay na shine-share ko online. So, kung maraming likes natutuwa din naman ako kahit papaano kaya nakakaapekto din siya.
Mhm. Hmm, okey. Eh, paano naman 'pag walang masyadong engagement yung post mo, eh, affected ka ba naman, hindi naman?
Ah, hindi naman kasi madalas talaga yung pinoppost ko online o sa social media ko yung mga puro kalokohan.
Mhm. Ah, okey. So uh-huh.
Ayan, kasi naniniwala ako na ano na 'pagka nagpo-post ka ng kalokohan, eh, parang mas na ano ng tao sa'yo napi-picture sa'yo ng tao, eh, ano ka lang yung simpleng tao lang, chill lang, ah, maloko lang online. Pero iba kasi 'pagka yung ano nakakausap nila ako ng personal. Kumbaga parang nagugulat sila or na parang ano tawag ba do'n yung parang hindi nila ini-expect na mag gano'n yung magiging reaksiyon ko sa kanila. So, hindi sila nakakapaghanda kumbaga.
Chill lang. Uh-huh. Mhm. Oh, okey. So, parang ano, medyo chill ka lang at relax sa online pero 'pag se ah, 'pag sa personal talagang seryoso ka namang tao.
Oo, tama. Totoo 'yan.
Oo. Ah, ikaw ba yung tipong ano, nagpo-post sa social media ng mga, ah, rants sa buhay, 'yong mga, alam mo 'yong mga problema mo, gano'n. Paano mo siya hina-handle? Ano la ano yung mga pino-post mo lang?
Ay, ako hindi talaga ako ano, eh, hindi talaga ako ma-post ng mga rants ko sa buhay kasi naniniwala ako na, wala naman silang, ambag, o dulot in the first place. Kaya 'yong iba kasi na ginagawa nila 'pag ka nagpo-post ng mga on ang mga rants nila o problema sa buhay online, 'di ba, 'yong iba o, o mix 'yong reaksyon nung mga tao. May iba na, may simpatya dun sa sinabi mo. May iba naman na iba-bash ka, di ba? So, ayoko na ng maraming, ah, alam mo na iisipin pa, na binash ako ni gan'to, ni gan'yan, kaya hindi na ako nagpo-post ng mga, rants o personal e ano ko sa buhay, online.
Mhm. Mhm. Aha. Hmm. Eh ano ba, ah, ikaw ba nagpapadala ka sa pressure na laging magmukhang okey, 'no, sa social media at parang ah, perpekto 'yung buhay mo? Hindi naman?
Hindi naman. May mga hints din ako na ginagawa. Halimbawa, pag malungkot ako ganyan, nagpo-post din naman ako ng mga malulungkot na, mga post or 'yung halimbawa mga kanta na malulungkot. So, 'yun lang 'yung parang way ko nang pag-eexpress online kapag ka malungkot ako. O pag masaya naman, ay iba naman 'yong ginagawa ko. Nagpo-post ako ng mga masasayang bagay, ganyan. Pero wala 'yong context dun kung bakit ako malungkot o masaya. So, gano'n lang.
Mhm. Mhm. Hmm, okey. Ah pero minsan ba, um, siyempre, ah, lagi ka, ah, nagso-social media ka din, 'no? Ah, may mga times ba na parang takot ka din na ma-judge online kaya parang medyo pinipili mo 'yung mga pinagpo-post mo?
Oo. Ay, oo. Isa din ako sa mga takot ma-judge online kasi para sa akin ano siya eh, um, waste of energy kasi, makikipagtalo ka pa online masasayang lang 'yong oras mo. Pero wala namang sense talaga kung bakit ka nakikipagtalo online so, iniiwasan ko nang mangyari sa akin 'yon. Kaya pinipili ko na lang din talaga 'yong mga post ko.
Okey. Hmm. So parang ano talaga, ah, yung paggamit mo ng sho social media para nga, paraan mo lang para makapag <clears throat> makapag-express ng sarili mo.
Oo, talagang tama, at 'tsaka nagse-set din ako ng mga boundaries. Halimbawa 'pag mga private o mga public na post or impormasyon tungkol sa'kin, um sine-set ko din yung mga tao na pwedeng makakita nun or o nire-revise ko yung mga post ko para naman, ah, maintindihan ng lahat o ma-gets ng lahat 'di ba. So everybody happy, pagdating sa mga gano'ng bagay.
Mhm. Oo totoo naman 'yon, yung sinabi mo talaga na, ah, talagang ano lang, ah, maganda if ah mga happy post lang, tapos sa piliin din kung anong pino-post sa mga taong dapat makakita noon. Oo pero sa tingin mo ba ah, paano naman nakakaapekto ang social media sa paraan ng mga tao na magpakita ng kahinaan o vulnerability sa social media? Ipinapayo mo ba na pag hindi ka okey, okey lang na makita sa social media, okey lang sa yung gano'n?
Tama. Totoo. Oo naman. Kasi may kanya-kanya naman tayong opinyon pagdating sa bagay na 'yan pero sinasabi ko palagi 'pagka may mga kaibigan tayo na, humihingi ng advice pagdating sa mga pagpo-post online eh, madalas kong sinasabi sa kanila, eh, ano, dahan-dahan lang o isipin nila yung mga, bagay na ipo-post nila kasi, sa daming ano ngayon 'di ba? Parang mga click bait, pekeng balita at 'tsaka yung mga, bagay-bagay na nakakapagpaapekto sa emosyon nila 'di ba? Lahat ng yon ay nagiging sangkap para, nagiging outcome din 'yon para sa mga ipino-post natin kaya, sinasabihan ko sila palagi na, mag-ingat lang sa pag-she-share o isipin ng dalawang beses kung hindi man, tatlong beses.
Mhm. Yes. Mhm. Ah, okey. Totoo naman yan 'no talaga nga sa paghahawak ng social media, dapat din talaga ay, ah, maging maingat kasi sa dami din naman ng mga scam ngayon, mga manloloko 'no? Talagang maraming naloloko lalo na yung mga matatanda. Pero ito naman 'no, paano mo naman iniiwasan yung mga scam online na 'yan na nakikita sa social media?
Oo nga. Totoo. Oo. Ay, alam mo ba, napakadami niyan kasi ano ngayon eh, uhm, lahat ng tao yata ngayon parang nagbabalak na o iniisip ng maging content creator. Alam mo 'yon, so do'n sa ang masasabi kong scam kasi pagdating sa bagay na 'yon, eh, nakatatak o nakaprogram sa isip nila na kikita sila kaagad pagka naging content creator sila. So parang 'yong iba eh, nabibigla, dun sa mga nag ginagawa nila or nagiging outcome ng mga gawa nila so ending eh, nag ra-rant sila online, na hindi magandang tingnan di ba, pagdating sa social media. Kaya iiwasan ko yun.
Mhm. Mhm. Tama, oo. Oo. Ah, pero sa tingin mo, 'no, ah, kay kaya mo bang ipakita yung buong pagkatao mo sa social media o di kaya sa Facebook, 'no, o laging may bahaging hindi mo maipapakita kahit kailan?
Alam mo meron talagang bahagi na hindi nat natin dapat ipakita online, eh. Eh, 'yon yung parang tinatawag na pinakang privacy natin. Kasi kung malalaman na ng tao lahat online, eh, ang magiging epekto sa atin nun is parang naju-judge na tayo ng tao kahit, kung sinu-sinong tao na lang, 'di ba? Ang pangit naman s para sakin ng ganun na ija-judge tayo ng ibang tao dahil nakita na nilang lahat satin, which is pangit para sa akin. Kaya mainam na din na meron tayong isang bagay o isang, uhm, pagkatao sa sarili natin na talagang ipinagkakatago-tago natin. Para naman, uhm, meron tayong, ah, babalikan, kumbaga, kung sakaling ibinabash na tayo kasi madalas yung iba pag nababash na, di ba, parang nawawala na yung purpose nila o yung mga bagay nila na talagang ginagawa nila. Kaya ending, eh, nade-depress o worst, binabawi pa nila yung sarili nilang buhay. Kaya mainam na din na meron tayong ano talaga, private life kumbaga.
Mhm. Mhm. Mhm. Ay naku. Totoo 'yan 'no, na hindi naman lahat ng bagay ay kailangang ipakita sa social media. <gasps> Dapat talaga nililimit din, eh, 'no, na alam mo 'yon, dapat may boundary pa rin pagdating sa private at public life kasi may mga onli alam mo may mga tao diyan, ano 'yan, eh, um, konting pagkakamali lang 'no, ija-judge ka na talaga minsan na
Totoo. Tama. Tama! Totoo! Nakamata sila.
Mhm. Ah, kahit nga si 'di ba issue ngayon yung mga mental health, eh, 'yan yung mga mental health issues, yung alam mo na ngang ano, eh, um, ah, hindi maganda yung, ah, ah, kinahantungan ng isang tao, alam mo yung makakabasa ka pa rin ng mga ano, maling, ah, hindi naman sa, ah, siguro mali sa kanila or sa atin 'no, pero yung mga hindi magaganda talagang komento pero, ah, para sa'yo hmm.
Oo. Tama, tama. Oo, at 'tsaka yung ano. At 'tsaka maidagdag ko lang din do'n kasi, um, minsan nam kaka-post natin ng mga bagay-bagay o mga simpleng update online, eh, parang naiimpluwensiyahan tayo ng mga comments, na negative comments. Naiimpluwensyahan tayo nun, 'di ba. Kaya nawawala tayo sa sa mga sarili natin.
Mhm. Mm, ah, regarding sa comment 'no. Nagkaroon na ba ng pagkakataon na parang may pinost ka or 'di kaya may kinoment ka tapos parang ano, masyadong maraming ah, nag-react. Tapos hindi kagandahan 'yong mga pinagsasabi, nag po, nag bura ka na ba ng post dahil doon, naranasan mo na?
Oo naman 'di ba nga, um, dito ah, satin ang pam-politika o political issue eh, parang ano yan eh, um, marami kang basher pagdating diyan. Isa din ako sa mga nag-post ng mga political ano, political articles kumbaga o balita online na um, ikinalat sa social media. So, isa din ako sa mga ganoon at dahil nga political topic 'yung ipinost ko, maraming nang bash. May mga parti-partido, kaya dinilete ko na lang para wala ng alam mo na, wala ng marami pang sabi.
Mhm. Mhm. Naku! <chuckles> Uh-huh. Mm, para sa peace of mind mo din 'no kasi, ah, alam mo sa panahon ngayon kung ano 'yong pinapaniwalaan mo sa pulitika dapat itago mo na lang kasi wala eh. Huhusgahan ka din lang 'no, parang huhusgahan 'yong buong pagkatao mo dahil sang pan sa paniniwala mo. So maigi na lang siguro na sa eleksiyon na lang. Oo, sa eleksiyon na lang bumawi or di kaya'y umiwas na lang sa mga bagay talaga na nakakaapekto sa ating mental health, oo, oo. Pero ano sa, ah, ano sa'yo sa isang salita, anong ibig sabihin sa'yo ng ah, pagiging totoo sa digital world?
Totoo, oo. Kaya nga. Totoo, tama. Oo nga, totoo. Authenticity para sa'kin. Okey na siguro 'yung mag-post ka ng mga patu konting bagay tungkol sa'yo, basta consistent at authentic 'yun lang.
Hmm. Maraming salamat sa'yong panahon.
Walang anuman, salamat din. Nakakatuwa, paalam.